Oye, platícame, ¿cómo sabes si realmente aprendiste o solo memorizaste?
Creo que te te vas dando cuenta una conforme al tiempo, ¿no?, evidentemente, si solo memorizaste en un momento, puede que se te olvide más rápido, a que si realmente pusiste atención y puedas saber del tema después, o también, a ver, puede pasar que si hay gente que que sea más capaz de tener esa retención y haber memorizado algo por mucho tiempo, pero realmente no sepa el significado de las cosas, ¿no?, eh, puedo yo saber muchas cosas de memoria, pero realmente no sé el detrás, entonces sí, creo que esa es una gran diferencia, el saber la el me memorizarse nada más como esa retención, esa capacidad y aprender realmente, saber el significado de de algo, ¿no?
Claro. Claro, y y, ¿cuál dirías que es más útil en el día a día, quizá, eh, tener esa capacidad de de memorizar o más el el saber el significado como mencionas?
Uju. Ay, qué interesante, pues mira, <smacks lips> creo que todos hemos aplicado esta de la memorizada, ¿no?, así rápido para los estudios, eh, y es triste porque claramente hay muchas cosas que sí podrían sernos útil, eh, hoy en día si supiéramos bien y no solo lo hubiéramos memorizado en en ese preciso momento, por ejemplo, <smacks lips> sobre todo con temas de geografía o de historia, ¿no?, ahora mismo se me ocurre, cuántas veces, sí, nos memorizamos fechas, lugares, personajes, eh, y nos iba muy bien y sacábamos muy buena calificación, pero pasaba el tiempo, o incluso hasta la actualidad, pu puede que haya cosas que ya se nos olvidaron por completo, o que a lo mejor sí recordamos, pero, no sabemos exactamente el contexto de las cosas, ¿no?, em, pero sí, o sea, creo que todos hemos aplicado esa de de memorizar algo rápido, y sí puede ser útil, a ver, porque, evidentemente, si nos ayudó en ese momento para pasar exámenes, eh, para sacar buenas calificaciones, pues, claramente, fue algo bueno en su momento, ¿no?, pero, pues, sí, o sea, tristemente, es algo que no que no aprendimos, sino que, más bien, memorizamos en su momento.
<chuckles> Si. <chuckles> Claro. ¿Y y en tu día a día sigues aplicando esta parte de de memorizar o tratas de de aprender más de todo?
Ujú. Sí, trato más de aprender porque a ver, ya cuando empiezas a entrar en el ámbito laboral, pues sí que necesitas, además de memorizar cosas, pues realmente aprenderlas, pues para que sigas funcionando bien, para que puedas tener eso, más contexto de las cosas y claramente, pues tu equipo también lo va a ir notando, ¿no?, si es que, pues trabajas en equipo, pues se va a notar, o incluso tú mismo lo vas a notar en tu trabajo a diario, eh, con eso, con la facilidad de de entender las cosas a que si solo memorizas, pues todo rápido y no tiene sentido de repente para ti, ¿no?, y creo que más se aprecia cuando te toca, am, capacitar a alguien o o a lo mejor, también ser el líder de un equipo, ¿no?, entonces, sí creo que es muy importante, pues, seguir aplicando la de aprender, no necesariamente solo memorizar, ¿no?, sobre todo ya pues, eso, cuando sí estás trabajando o en tu vida personal también. Ujú.
Claro, eh, su suena bastante interesante y es es un punto que tocas, la parte de de cómo se nota, ¿cómo notas cuando cuando alguien solo está memorizando? ¿Cómo cómo te das cuenta de eso?
Ujú. Pues, a ver, en una conversación normal, eh, no sé, de entre amigos o eso, te das cuenta cuando tú quieres cuando tú más bien empiezas a hacer preguntas, ¿no?, para indagar más sobre el tema de que: "Ay, oye, qué interesante, ¿y cómo fue que ocurrió o en qué época o en qué lugar?", entonces, la la otra persona empieza a titubear y entonces, ahí es cuando te das cuenta: "Ah, a lo mejor", sí, se lo memorizó en determinado momento, pero no sabe el contexto o el porqué de las cosas, ¿no?, entonces, sí creo que te te das muy fácil te te das cuenta muy fácil y en el trabajo, pues aún más, ¿no?, si alguien de repente te dice: "Ah, sí, es que es tal código para entrar a tal lugar". "Ah, okey, ¿y cómo cómo es, em dónde ubicaste el código?". "Ah, bueno, no recuerdo de ahora mismo pero es eso". Es como: "Mm, entonces solo es todo por memoria", ¿no?, entonces, sí creo que es fácil captar y darse cuenta cuando es solo, eh, memorizar las cosas a s realmente aprenderlas.
Claro. Y y, por ejemplo, en en este lado que que comentas de de que, pues, muchas veces en en la profundización del tema, pues, es cuando cuando se nota, ¿consideras que el memorizar las, pues sí, las lecciones o distintos datos, ayuda a que también se se pueda comprender? ¿Crees que sea un elemento que permita que se se dé también un aprendizaje de la situación, o no?
Ujú. Ujú Ujú. Sí, absolutamente. Creo que es justo eso, a veces memorizamor, memo memorizamos, perdón, para un tiem para un momento específico, ¿no?, como decía, en unos exámenes o en una prueba de trabajo. Entonces, si tú okey, ya lo memorizaste, que eso es una gran ventaja, ya lo tienes ahí, retenido en tu en tu cabeza, pues además de solamente tener esa esa información. Es bueno empezar tú a cuestionar esa información. A ver, llámese completamente todo este texto o llámese todo, em, esta información que acabo de leer, pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será lo otro? Entonces, el tú también cuestionar esa información que ya aprendiste, te empieza a hacer, justamente, aprender más sobre el tema, ¿no? Entonces, sí es una gran ventaja, como dices, si apre si primero memorizaste algo, claro que puedes aprovechar y también aprenderlo, si es que realmente te pones a analizar esa información que te memorizaste, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, y es una gran ventaja, te digo, el el que alguien tenga esa retención de información que tampoco luego cualquiera la tiene, ¿no? Entonces, sí, si ya diste ese gran paso de memorizar, pues, ahora toca que cuestiones, que que, incluso, indagues un poco más sobre esa información para que también, eventualmente, aprendas.
Sí. Y ahora que mencionas también esa parte de de los exámenes, de de las distintas situaciones en las que se puede utilizar el la técnica de memorizar, ¿tú alguna vez, eh, pues, tuviste estas situaciones en donde solamente memorizaste?
Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí. <chuckles> Eh, en la escuela, sobre todo, sí, todo el tema de exámenes, por supuesto. Y tengo muy claro, pues eso, todo lo que solamente memoricé para el momento, y lo que realmente aprendí. Y justamente, creo que pasa mucho, eh, a ver, con esto de matemáticas, química, física, como que era muy aprender digo, muy memorizar más que aprender, ¿no? Y, pues, es triste, porque hoy en día sí que me ven me vendría bien haber aprendido <chuckles> muy bien matemáticas, pero sí, siempre fue mi, ahí mi em, la que más me costó, una materia muy difícil para mí en lo personal. Entonces, ojalá que sí hubiera a ver, no digo que no haya aprendido en ese momento, por supuesto que sí. También bueno, a ver matemáticas, no solamente ahí se trata de memorizar, ahí sí que tienes que aprender. Pero, em, sí me hubiera gustado, eh, poder retener ese aprendizaje también, ¿no? Entonces, bueno, ya eso es eso es otra historia. <laughs>
Ajá. Mm, ajá. <chuckles> Y y, ¿por qué crees que que sea tan tan común, o que, quizás, se se opte por esta parte de de memorizar y no de aprender? ¿Por qué el tema es difícil para salir de un apuro? O, ¿por qué crees que que en ocasiones se se prioriza el el memorizar?
Ujú. Ujú. Ujú. Pues, porque creo que somos, en general, perezosos para para saber todo de lo que realmente, sobre todo cosas que no nos interesan, y que la mayoría, pues, no nos interesan, ¿no? Em, sí o sea, es es así, fríamente es eso, yo creo que
<chuckles>
pues, decimos, mira, ¿para qué me pongo a aprender algo que solamente me va a servir para un momento determinado? Entonces, solamente me aprendo o me me más bien, me me memorizo lo lo de encima, ¿no?, y listo. Y con eso ya puedo salir adelante. Entonces, sí creo que es esa como pereza de indagar, de informarte, em, y de realmente aprenderlo, ¿no? Entonces, pues sí, y aparte es algo que, que, si lo practicas, puedes llegar a memorizar grandes textos, grandes cosas, em, de de de información que, pues sí, te van a servir, pues, para aparentar que, a lo mejor, puedes saber mucho, pero, a ver, es cuando te topas con pared, y,de repente, alguien te empieza a cuestionar p sobre ese tema en específico, ¿no? Y es ahí cuando dices: "¡Uy!", pues sí, realmente no sé <chuckles> no sé toda esa información, ¿no? Como como daba el ejemplo hace un momento de historia, ¿no? Pues, podemos saber datos culturales de de nuestro país de origen. Pero ya cuando te ponen a preguntar: "Ah, bueno, y y ¿cuándo fue que ocurrió el evento?" Y entonces, te empiezan a preguntar fechas y dices: "Uy, no me acuerdo de la fecha exactamente". O de personajes, ah, sí, que él estuvo con fulanito en en el momento de la guerra, y, entonces, es como, ay, no no no recuerdo, ¿no? <clears throat> Entonces, sí, es ahí cuando te empiezas a dar a dar cuenta tú mismo de cuando, okey, solo estoy memorizando y no estoy aprendiendo.
Claro. Sí, sí, sí. Oye, y y me mencionaste algo que llama verdaderamente la atención, la parte de que hay muchas veces que, pues, hay información que que solo es útil en ocasiones y para ciertos, eh, digamos, ciertos momentos. Entonces, ¿consideras que el memorizar puede ser, pues sí, esa parte de de un recurso únicamente para, pues, para salir de de un momento que que pueda ser una herramienta para, pues sí, para simplemente pues lograr algo que pues al a posterioridad no va representar algo significativo?
Ujú. Ujú. Ujú. Sí, claro, porque sí que te va a ayudar justo eso, ¿no?, en tema de exámenes te va a ayudar muchísimo, o para, a ver, incluso una entrevista de trabajo, ¿no? Si te memorizas como ciertos temas que sabes que te pueden preguntar sobre la empresa o sobre cómo gestionar cierto tema, pues claro, va a ser fabuloso porque te van a contratar. Entonces, a ver, ya yéndonos específicamente a un ejemplo de trabajo, eso, ¿cuántas veces no pasa que uno medio miente ahí en el currículum? Y, pues, te memorizas como cierto tema o te informas como el día anterior todo sobre el tema para dominarlo en la entrevista, que te viene fabuloso, porque, a ver, te contratan, pero, ¿qué pasa a la hora de que te toca enfrentar ciertos temas relacionado con eso que te preguntaron? Y vas a decir: "Uy, o sea, ya esto en la práctica es muy distinto", ¿no?, o sea, yo sí me sí <smacks lips> me sé la información, la teoría, pero no sé realmente cómo hacerlo para llegar a este punto, ¿no? Entonces, sí, creo que en esos momentos sí es muy útil, a la hora de de entrevistas o incluso en una charla casual con amigos, el el, de repente, saber como un poquito de todo, pues viene muy bien, pero ya cuando te empiezan a o o tú mismo quieres indagar más sobre el tema, vas a deci: "Uy, pues, realmente no sé no sé, ¿sabes? Entonces, sí que que sí te puede ayudar muchísimo, memorizar, te digo, es fabuloso y que que genial que todos pudiéramos tener una gran reteción, retención de información, en nuestras cabezas, de todo tipo de temas, pero, lamentablemente, si no le ponemos atención a eso que memorizamos o no indagamos más sobre eso, pues, no vamos a aprender, o sea, podemos saber muchas cosas, pero sin realmente profundizar, ¿no?
<chuckles> Sí. Wao. Y en la parte del aprendizaje, ¿cómo crees que se estimula esa parte de, pues, de más allá de de repetir y aprender, ¿cómo cómo se puede llegar a, a a un aprendizaje significativo, o al menos qué, qué te ha funcionado a ti para aprender?
Ujú. Ujú. Sí, es que, justo, creo que eso cada persona es muy distinta y tiene diferentes métodos, ¿no? Ya ves que unos son más visuales, otros son más de oído, otros son más de, de tocar. Entonces, a mí me ha servido siempre mucho, eh, pues sí, lo visual. O sea, me gustaba otros c si aprendía algo, por ejemplo, geografía, además de aprenderme, pues, los estados o las ciudades, me gustaba ir viendo el mapa y e irlas identificando en dónde estaban ubicadas, ¿no? Y eso me ayudaba más. Entonces, yo sola me iba así como diciendo: "Ah, okey, entonces, voy a empezar de esta punta a la otra punta del mapa", ¿no? Entonces, iba yo dicien todo, diciendo todo eso así. A ver, en el caso de de química, me servía mucho, eh, hacer dibujos también ahí, eh, si, bueno, si, si era b posible hacer dibujos, pues genial, em, y con la historia, por ejemplo, que era más también de información, no tanto de imágenes, me servía mucho, em, de repente, hacer como canciones, que esto me lo me dio el consejo una amiga de que: "Mira, hazte como una canción, una melodía con el texto, y te va a funcionar". Y yo decía: "Guau". Y la verdad es que sí me funcionó mucho durante un período de tiempo durante la escuela, ya, la verdad, ya no lo he vuelto a aplicar desde entonces, pero, pero sí, creo que uno se las va ingeniando como para, justamente, memorizar, y también ir aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí poco a poco es irlo combinando, pero, pero sí, este, no no es fácil. Y creo que muchos, lamentablemente, caemos en eso de solo memorizar cosas sin realmente haberlas aprendido.
Bueno. Wao. ¿Y y consideras que que un poquito, eh, esa parte de preferir el memorizar, se debe precisamente a, pues, tratar de de sacar una buena nota, una buena calificación en cuanto a la a la escuela formal de de decir: "Pues, si saco 10 um eh, las cosas van a estar bien. Y, en cambio, si, si aprendo, y no saco 10 pues, no importa qué haya aprendido, porque no es un 10".
Ujú. Ajá. Pues sí, fíjate, porque, pues, es más fácil memorizar a que realmente aprenderlo, ¿no? Y para un momento corto, o específico, pues, viene muy bien. Pero sí, yo creo que es una falla, pero que, bueno, que te saca del apuro en ese momento, ¿no? Entonces, sí creo que muchos lo aplicamos. <chuckles>
Vale, pues, pues qué interesante esta conversación, y las, las anécdotas que que has compartido, y y los recursos que que a ti te han funcionado para para tener un aprendizaje. Muchas gracias por por el tiempo y por responder a las preguntas.
No, muchísimas gracias a ti, fue un gusto.